でも、行き詰まりに対するメンタリティーが変わったっていうのは、おっしゃってましたね。その、成功するとこにも目を向けようみたいな。の、さっきおっしゃってましたね。
わからないけど、なんだろう。結局結局、あの、トライずっとトライしなきゃいけないってことだと思うんですよ。その、だから、あの、でも、結局、一生ずっと、行きず行き詰まったりして、生きていくんじゃないのかなとかも思いますよね。うん。
ああ、ね。 うんうんうん。ま、ほんとにね、アイアンマンみたいな、トライアスロンみたいな感じですね。ずっと、走るっていうか。
うん。 そうですね。なんか、ね。ゴールを作って、今、ちどういう、ちっちゃいことができるかみたいなことを、やっぱり、そういうコーチみたいな人に頑張れって言われると、なんか嬉しいですよね。<laughs> か、もっと頑張れるっていうか。うん。いいと思います。うん。
うん。 うん。 頑張れますよね、言われたように。 うんうんうんうん。でもね。その、コーチに頑張れって言って、ダメな時はダメな時でね、アイスアイスクリームを1つ。<chuckles>
<laughs> のほ、アイスクリームは、よくないですね。なんか。<laughs>
ジェラートをね。 <laughs> あ、短期的な、でもね。解決策として、それがあって、長期的にはライフスタイルコーチと二刀流でずいぶんと頼もしいとは、思いますけどね。
<laughs> うん。そうですね。うーん。
スイミングもなさってますし、バランスが取れてて、大変いいですね。
はい。 そうですね。相談がしやすいっていうのがいいとこですよね。やっぱり うーん。あと、やっぱり、お金払ってるっていうと、なんか、相談していいような気になれるからいいですよね。
うーん。うんうん。 やっぱり、専門的ですね。 ゆビジネス間の関係がありますからね、そこは。素敵ですね。それはね。
<laughs> <laughs>
いや、ありがとうございました。僕もね、結構最近悩むことが多かったんで、こういった具体的なエピソードをいかせてもらえると、すごい僕も頑張ろうっていう気になりました。ありがとうございます。
うん。 あ、そうなんですか。<laughs> ん、こちらこそ、どうもありがとうございました。聞いていただいて、ほんとにありがとうございました。いつ かて。また、よろしくお願いします。どうも。失礼いたします。どうも。
むなしい時間をありがとうございました。 はい。 また、よろしくお願いします。じゃ、失礼いたします。

あの走るやつですね。
いや、アイロンマンっていうのは、ええと、走りと、バイクと、あと泳ぎ、3つを合わせたそうです、トライアスロンです。トライアスロンの一番最高の一番長いやつを、ええと、アイロンマンって言うんですよ。鉄人。うん、そのそうそう、その80歳の人が、あの、やって、16時間で、かあの、終わったのかな。うん、で、わ、凄いなと思って、色々ちょっ調べてみたんですよ。そしたらその人は
はいはい。 トライアスロンみたいなやつでしたっけ？ ああ。 御年80歳が、それを。<chuckles> 凄い。 はいはいはい。 うん。 はい。
あの、皆凄い、凄いって言ってるけど、実は体力的には凄い事ではないんだとか言ってたんですよ。うん。いや、いいや、彼女が言うには、一番大変なのは体でではなくて、メンタルなんだって言ってたんですよ。んで、体は、あの、勿論、体が衰えているのは普通だけど、このトライアスロンで一番大変なのは、ほんとにメンタルなんだ。で、私は、はちじゅっさいで、もしかして体は衰えてるかもしれないけど、メンタルは衰えていないって言ったんですね。
もう、ん、意外と普通なって言い張るんです。<chuckles> うん。 なるほど。うん、なるほど。 うん。 うん。 うん。 あ、強い言葉ですね。
んで、あ、そうなんだ、と思って、メンタルなんだ、と思って、頑張ろうと思ったんですけど、難しいですよね。<laughs>
うん。 うんうんうん。 でもやっぱり、そういう具体的なゴールがある人が、そのゴールを達した時って、凄い言葉に説得力ありますよね。じゅうろくじかんでクリアって凄いですね、そのアイアンマンコンテスト。
そうですね。 凄いですよね。うーん、て言うか、はちじゅっさい凄いですよね。うーん。<chuckles>
でも 凄いですね。でも、そちらもでも、あれじゃないですか、そのオーディション受かるとか言う、明確なゴールというか、その達成したものがあるじゃないですか。成功エピソードが。
そうですね。あの、やっぱりライフコーチに、じゃあ、やっぱり今、何が出来るのか、みたいなクエスチョン、そういう質問をされて、んで、あとやっぱり一番大切なのは、そういうコミュニティーだ。うん、その、そういうと言われて、あの、今日早速、あの、クラスを2つ変えました。
うーん。 うんうん。 コミュニティ、ああ。 ああ、はいはいはい。オンラインですか？これも。
<chuckles> ひとオンラインが1つで、もう1つは、ええと、ロサンゼルス、インパーソンですね。うーん、で、あの、頑張ろうと思いました。うーん。
インパーソンというか。 うんうん。 ああ、凄いですね、アクティブですね、やっぱそういうのに対して。
そうですね。でも私、そのおばあさんと比べて、メンタルほんと弱いなと思いましたよ。私も今日、あの、<chuckles> 最近、あの、水泳クラブみたいのに入ってるんですよ。
うん。<laughs>

健康目的ですね。やっぱり、あの1月にあの、ロスに住んでるんですけど、山火事があったんですよ。うん。んでうーん、そんで、あのやっぱり、水泳とか、そういうトライアスロンとかそういうのって、メンタルを強くするのにいいかなと思って始めたんですけど、うーん。
うん。 ありましたね。ずいぶんとニュースになりましたね、あれは。 うん。 に、はい。 うん。
何でしたっけ、そこの水泳のコーチに、あの、恋愛感情を持たれてしまって、<laughs> んで、結局あの、アタックしアタックばっかりされて、もうめんどくさいと思って辞めてしまったんですけど、ほ他のプール、他のもっと良いプールを見つけて最近そこに通ってるんですよ。うーん。
おやおやおやおや、ドラマチックな <giggles> うん。 ああ、はいはい。 はいはいはい、ま、でも1日2日ね、ちょっと休んだぐらいでも別にそんな、そんなそんな、次行けばいいじゃないと思いますけどね。
<laughs> そうですね。明日頑張ります。うーん。
うーん、でも実際問題、そのライフスタイルコーチって結構その、僕なんかはすぐに思い当たる相手じゃないんですよね。その、結構専門家も専門ですないですね。僕も聞いたことない。
あ、はい。 もう、日本ないですよね、そういうの。うん。うんうん、もうこっちってかなりかなりみんなやってますよね。すごい流行ってます、ライフコーチ、うーん。
なんで うんうんうん。 あの、職場とかで、僕のうちの職場とかだと、その、うんと、セセラピーセッションとかっていうひのはありますけど、その、ワンツーマンのワンね、コーチってなると、結構専門的というか
はい。 ああ。 そうですね。でも。うーん、セラピーよりもにばいぐらいするんですよ、料金は、ライフコーチ。<laughs> で、ま、ライフコーチにもいろいろいるんですけど、もう、すごいなんか普通のセラピーの10倍ぐらいの料金の人とかもいるんですね。もうほんと馬鹿みたいな値段うん。
うん。 ま、そうでしょうね。<chuckles> うん。 ああ、うんん、どうです？実感あります？その、それだけ強いというか、強い影響力があるっていうのは。
何でしょうね、何なんでしょうね。うーん、分からないけど
うん。
やっぱりそれだけお金もら なんなんなんでしょうね、ライフコーチって。うーん。
<laughs> なるほど。